Слушай я заметил за собой такую последовательную, на самом деле, реакцию достаточно негативную я бы сказал потому что приводит она, э, к какой-то неопределенности к, депрессиям, к сложности даже выбора, и начала чему-то нового, а. Конкретно я имею в виду, что <grunts> я достаточно часто, на самом деле, ставлю себе какие-то цели, какие-то проекты, которые, ну, мне очень интересны, и, по идее, они даже ну, в скажем так, п положительно скажутся на моей жизни в будущем, да и, м, я чему-то научусь вот. Но, м, прикол в том, что я, достигая всего этого, я просто как будто э разряжаю свою батарейку, и не получаю абсолютно никакого удовольствия от финальной точки. То есть у меня на самом деле, а, это было так с учебой. Я очень долго не мог, <swallows> а, закончить университет, вот, а, и всё всё откладывал откладывал, делал себе все эти, а, такие паузы, н не помню как это называется, чтобы продле продлить просто год обучения, вот. И задумался о том, что: "Ай, вообще зачем мне это, не надо". А 2 моя половина говорит: "Не, не, не надо закончить, потому что нечего оставлять такие дела незавершенными", вот. И я как бы поставил, это вот была 1 из таких наиболее глобальных скажем так целей- это всё-таки закончить, и что это действительно мне что-то даст, всё-таки и диплом, н лучшего вуза в стране, и вообще как бы европейское, престижное, и вообще будешь чувствовать себя классно, всё-таки ты его закончил. Но даже стока трудов вложив в этот путь, я когда защитил диссертацию, я вышел какой-то такой опустошенный, обессмысленный, такой: "Окей, ну есть, ну и что теперь?" Вот, и я как-то очень расстраиваюсь в такие моменты, потому что у меня, м много всяких даже проектных задач, я занимаюсь искусственным интеллектом, и вроде они кажутся на первых порах очень перспективными, но я когда выполняю эту задачу, вот я закончил свой проект по и, вот и я не знаю, всё. Я его отдал клиенту, и всё. И я как будто: "А заче что я сделал, и что, в чём прикол, в чём интерес?" Вот и я не знаю может как-то мне можно посмотреть на это с другой перспективы я был бы очень благодарен за совет.
Да. Да. Понимаю. Да, знаешь, понимаю твои чувства, твои сомнения, и переживания по этому поводу. Иногда бывает, да, что мы делаем какое-то большое дело, вот как например, обучение в университете, оно длится так долго, да. Это 5 лет нашей жизни, это такое огромное время, а когда приходит вот этот момент окончания, а, как будто бы и непонятно да зачем все это было, может это было зря? И вот происходит такая потеря смысла. Но попробуй вот не обесценивать вот этот труд, который ты совершил за эти 5 лет да или там даже больше. Потому что ты совершил, м, такой огромный прорыв и всё, что ты сделал за это время это на самом деле часть твоего пути и это очень важная его часть. То есть всё, что следует за этим, а, это результат, в том числе и вот этого промежутка времени, да, тех знаний, которые ты получил, того опыта, который ты получил, тех людей, которых ты встретил. И вот я бы задала тебе такой вопрос: вот скажи сейчас, если бы ты мог вернуть время обратно, а, ты бы пошел бы в тот же университет, вот на ту же специальность вот, в встрет э, встретился бы вот с теми же людьми, которых ты встретил или ты бы хотел всё поменять?
Вполне. Я думаю, что отчасти я бы повторил ту же дорогу, но я бы хотел её просто пройти по-другому, имея тот опыт и б багаж понимания, как вообще нужно жить эту жизнь, то, наверное, я бы сделал всё иначе, вот но скорее всего я бы повторил полностью всё то, что я делал.
Ну ты видишь это очень здорово, это говорит о том, что все-таки это было не зря. Да, и этот период был, а, хорош, и видишь, да, ты бы не хотел от него отказаться. И на самом деле, да, сейчас ты уже в другой точке, ты гораздо взрослее, мудрее, да, у тебя уже есть другой опыт. И да, сейчас ты смотришь на вот этот отрезок по-другому, и ты прошел бы его иначе, но вот в тот момент ты не не мог этого сделать. Ты его прошел так, как прошел, и пришел к тому результату, который есть сейчас. И это, на самом деле, очень здорово. И вот те проекты, о которых ты говоришь, это тоже, да, результат вот этой учебы в том числе. А, и каждый раз ты опять же совершаешь огромный объем работы и ты делаешь супер полезное дело для своих клиентов, да, когда делаешь для них проекты. А, и, конечно, они оценивают это в том числе и деньгами, да. Поэтому, конечно, в этом есть смысл, да. И я уверена, что ты выбрал это направление тоже, потому что ты в нем видишь тоже какие-то смыслы важные для тебя.
Мгм. Да.
Ну вот, скажи, а вот когда происходит у тебя вот это, по твоим ощущениям потеря смысла, когда ты достигаешь какой-то цели, а, как она у тебя выражается? У тебя п появляется какой-то упадок энергии или может быть нарушается сон, и аппетит или как бы ты описал свои чувства, вообще, вот в этот момент?
Знаешь, на самом деле это такое, очень двоякое ощущение, которое описывается, <chuckles> идеально описывается пожалуй 1 словом- апатия. Потому что ты как будто больше ничего не знаешь что тебе делать, тебе ничего не хочется делать, те у тебя вообще теряется смысл к чему-либо, интерес к чему-либо. Вот, потому что, у меня было даже так, что вот я не знаю, у меня просто целью, даже не как проект, а большой целью было получение работы в очень престиэж престижной компании в моей стране. Вот, и я старался это всё сделать. Я из себя, э, очень много соков вышел, чтобы подойти к этому очень серьезно, ск компетентно, подготовиться, вот. Но потом, когда я получил и начал там работать, я вообще как-то не знаю, я выгорел как будто я такой: "И зачем мне это?" Типа я столько всего сделал, попал сюда и вот, э, какая-то обессмысленность появилась. И вот так вот у меня бывает со многими вещами, даже вот я работал в науке, и, несмотря на то, что сам проект, он прям очень интересный, всё, вот его доводишь до конца
Понимаю.
и цель была такова, что помочь, скажем так, глобальному миру. Потом, после того как всё это завершилось, ты такой: "И что теперь делать? И вообще, зачем я это делал? И вообще, а что мне дальше делать?" Я вот какой-то упадок сил, как будто тут из тебя все последние соки высосали.
Да. Понимаю. Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что когда ты находишься в процессе достижения вот этих целей, ты тратишь на это действительно много энергии, вкладываешь в это душу, свои силы, там, и так далее. И, возможно, вот, после того, как проходит вот этот интенсивный период, да, и изначально ти ты, тебя наверняка эти цели зажигают, да, и просто к концу вот этой дороги, а, ты просто становишься уставшим. И ты помнишь что это нормально, да, быть уставшим. Вот представь себе что ты бежишь марафон. А, конечно вначале у тебя много энергии, много запала. Сначала ты бежишь быстро да, а, потом ты устаешь, тебе тяжелее но ты всё равно бежишь. И в момент, когда ты приходишь к финишу, ты у уже очень устал, ты просто на пределе своих возможностей, да, у тебя нарушено дыхание, ты весь покрыт потом. От, и вот я бы наверное сравнила твое состояние вот с чем-то подобным, когда ты приходишь к финишу и ты устал, и нужно, да, дать себе время на то, чтобы прийти в себя, на то, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией. И вот тогда, согласись, что через какое-то время обычно ты себя всё-таки чувствуешь лучше.
Ну да, похоже. Ну, через какое-то время определённо, но знаешь, когда наверно слишком много эмоций получено в процессе достижения этой цели, то потом когда ставится такая точка, это вот как дочитать книгу, то есть ты в процессе наслаждаешься, да, то есть ну конечно начальная задача прочитать книгу, а потом ты её заканчиваешь, точка- и всё, упадок какой-то. Да. И вот не знаю, может как-то сделать так, чтобы это всё никогда не прерывалось, или как-то оттягивать эту конечную цель, или её постоянно как-то модифицировать, сделать как можно больше ступеней, так сказать, достижения этой цели, чтобы сам путь не прерывался. Но, опять-таки, это же тоже может привести к какому-то такому выгоранию, потому что ты будешь всегда в каком-то процессе или, не знаю, заменять эти процессы на сложный, легкий, сложный, легкий, но при этом никогда не переставать что-то делать.
Да. Да, именно. И ничего, и пустота. Да, ну знаешь, ты абсолютно прав, что, а, да, на самом деле, можно было бы, конечно, сделать этот процесс непрерывным, да. Ставить себе бесконечно какие-то цели, достигать их и тут же, да, переключаться на что-то другое, чтобы не терять вот этот запал. Но наша жизнь- она всё-таки, да, таки, ну, не то, чтобы взлеты и падения, да, но это всегда смена энергии вот этой активной на м медленную, да, энергию, даже там бодрствование и сон, например, нам всегда необходимо отдыхать и просто может быть вот на это время, когда цель достигнута, и новой цели нет, просто придумать себе, а, к что-то, что тебя нь не будет заставлять грустить, да, например, занять это время какими-то приятными делами, которые ты любишь, да. Например, да, или устроить себе такую награду, а, за достижение цели, например, какой-то отдых, какую-то поездку. Вот это могло бы быть как бы хорошим способом решения, на самом деле, потому что да, ты сменяешь просто одну энергию позитивную на другую позитивную энергию. Просто если для тебя это в жизни, да, действительно так важно, да, можно попробовать такой способ. Что думаешь об этом?
Да. Мгм. Слушай, ну вот, э, по поводу такого отдыха после достижения какой-то крупной цели- на самом деле, это интересное решение. Потому что я как-то раньше об этом не особо задумывался. Но груб но получается, действительно, что если ты делаешь что-то очень большое, ты этого достигаешь. Всё, у тебя может начаться упадок, а ты себе позволяешь потом поехать туда, куда ты вообще не не ездил, и это будет давать вот эти вот ощущения и новизны, и отчасти мысли о том, что: "Вау, я смог себе это позволить благодаря тому, что я достиг". И, наверно, вот, э, если смотреть с этой перспективы, то это позволит, как минимум, уменьшить вероятность какого-то выгорания, потому что ты всегда будешь знать, что следует за этим. Наверно, вот, незнание- оно, немножко так, э, с вводит в грусть.
Да, я уверена, что т такой метод может повлиять на, вот, твоё выгорание, и оно сменится таким позитивным ощущением, и тебе будет легко ставить новые цели и достигать их. Так что удачи тебе в этом, всё у тебя получится.
Спасибо тебе большое за эту помощь, очень тебе благодарен.
Благодарю.